हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए अ, ये एक समय होता है, जब भी मतलब चुनाव से पहले हमें समय मिलता है ना, जब भी भी ये प्रचार-प्रसार करने के लिए आती है, पार्टी के लो जो लोग होते हैं, तो हमें उनके सामने, जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं ना, वो रखनी चाहिए, ना कि अ, ऐसी चीज़ें, जो मतलब नौकरी लगवा दो। तो वो अ, हो सकता है, आपको नौकरी वग़ैरह लगवा दें, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं हुआ। ब जबकि आप एक पूरे गाँव की जो समस्या है, उसको रख सकते थे उम, जैसे आपके अगर गाँव में, या शहर में या कस्बे में, कहीं पे, जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ अगर अच्छे पानी की या बिजली की अच्छे से सुविधा नहीं है, तो इन चीज़ों को, जेन्युइन चीज़ों को लेके चलो। उनके सामने जेन्युइन प्रॉब्लम्स रखो, ताकि अ, वो भी मतलब आपको फिर ऐसा ना समझें कि इस मतलब, "मैंने तो इसकी वोट खरीद ली है।" वो आपको उससे उसी चीज़ की डिमांड करनी चाहिए, जो चीज़ें मतलब उसका कर्तव्य भी है। उम, हाँ। जी, बिल
हुँ। ओके। <chuckles> अच्छा। हुँ। जी। हुँ। ओके। जी। सही कहा। जी, युवाओं को, जो है ना, सबसे पहले मतदान की अहमियत सिखानी चाहिए, सबसे पहले उनको सिखानी जानी चाहिए, है ना? क्योंकि युवाओं में जो ऊर्जा है, है ना? अ, लेकिन दिशा में उन्हें हम ही देंगे ना, जो हम बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वही हम उन्हें उन युवाओं को हम ऊर्जा उनकी ऊर्जा एक सही दिशा में अगर अ, जो लगाने की ज़िम्मेदारी है, वो हमारे पास है। है ना? उन्हें सिर्फ़ नाराज़ होने से आगे बढ़कर कुछ करना होगा। है ना? तो मुझे लगता है कि जब तक यह नहीं समझेंगे कि मतलब अ, केवल एक बटन दबाना मतलब मतदान करना नहीं होता, अपने भविष्य पर, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों की भविष्य पर मोहर लगाना, यह मतदान होता है। तब तक मुझे लगता है कि अ, जो है ना, गहरे एक गहरे अ, इ इस पे जाके, इस समस्या का हल, मुझे लगता है, तब तक नहीं होगा, लेकिन ये किया जा सकता है, धीरे-धीरे, धीरे, जो है ना, खुद से अगर हम लेकर इस बदलाव को अ, करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है, धीरे-धीरे ही सही, अगली पीढ़ी तक, मुझे लगता है कि ये पूरी जो हालात हैं, सारे बदल जाएँगे, राजनीति को लेके या मतदान को लेके। मुझे आपसे बात करके, इस बारे में, जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी जागरूकता हुई, जानकारी मिली, है ना? कुछ सोचने को, मुझे समझने को चीज़ें मिली, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और अ, जो भी हमने बात करी, उससे भी मतलब अ, जो है, युवाओं से बात हो रही या मतदान हुई या छुट्टी का जो भी है, वो भी मैं ध्यान रखूँगी और अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि हम जो हमारी ज़िम्मेदारी जो है, निभाने की पूरी कोशिश करें।
हाँ, हाँ। जी। जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी। बिल्कुल। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। उ, जी। जी, बिल्कुल, बिल्क हाँ। जी। जी। उ, जी। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल बिल्कुल। जी। जी। जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल। द देखिए, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। अ, अभी के लिए मैं भी आपसे विदा चाहूँगा, आपका धन्यवाद।
हुँ।